Ti capita magari di, ehm, magari, non dico andare in tilt o comunque, mhmm, vivere magari del nervosismo quando per una serie di volte non riesci a portare a termene a termini queste mhmm, questo genere di impegni, di relax, cioè quelle sere in cui magari una di seguito all'altra non riesci proprio, come li gestisci gli imprevisti?
Mh-mh. Allora ti dico ti co la verità, purtroppo a volte non riesco a gestirli, cioè mi travolgono totalmente quindi non ehm, non
Non hai al non hai che fare, sostanzialme
Cioè, sì, s non ho non ho proprio altra alternativa, st questa sera, per esempio, sarà una di quelle sere, quindi
Mh-mh.
quando vedo che comunque l la situazione no, sta andando per le lunghe, uhm, con lavoro, impegno e quel che devo fare, uhm, mi preparo già mentalmente all'idea che comunque non avrò i miei ehm, il mio momento di relax; va bene così, perché poi so che comunque no, il giorno dopo magari riesco a rifarmi, se se mi organizzo, se ho lavorato di più oggi magari riesco a staccare prima domani.
I tuoi momenti. Mh-mh.
Quindi insomma, uhm, più o meno riesco a bilanciare.
E questo genere di consapevolezza, ehm, in qualche modo ti influenza la giornata? Cioè stai costantemente lì a pensare che, mhmm, anche quella sera non riuscirai a rilassarti e in qualche modo ti senti anche un po' giù di corda durante il giorno, perché sai che quel momento non avverrà o comunque ti conforta il fatto che domani sarà comunque un altro giorno e potrai anche concederti quel rituale?

E invece, mhmm, quando invece ti metti a letto sai, magari, tantissime persone, mhmm, non si mettono ad a letto senza aver fatto la doccia o devono, non so, magari spruzzarsi del profumo addosso prima di andare a dormire, ehm o hanno bisogno di sentire quel profumo costante nelle lenzuola. Ecco, questo genere di rituali rientrano nella tua routine? Rispetti non so, magari fai della skincare, uhm, ecco, parlami un po' se, uhm, questo genere di cose rientrano nella tua routine serale.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Guarda effettivamente la maggior parte delle sere sì, faccio una doccia e poi faccio faccio skincare. Se mi capita di farla la mattina, io comunque la sera, appunto, metto magari creme, cremine, sai, creme viso, mi sciacquo il viso, eh perché è una cosa che comunque mi fa stare proprio bene, a parte che è un modo per prendermi cura di me, e e quindi già quello aiuta
Mh-mh. Eh, è vero. Sì, sì. Ma anche della pelle, perché comunque la pelle
Assolutamente. La pelle, poi, dello stress ne risente subito. Ehm, però, uhm, è qualcosa che proprio mi aiuta anche mentalmente a dire: "Guarda, la giornata è finita, adesso puoi cominciare a rilassarti". Io, infatti, di solito lo faccio prima di iniziare con la mia piccola attività creativa perché poi vado direttamente a letto, e quello per me è come quando la mattina mi preparo, ehm, per lavorare, cioè più o meno ha la stessa valenza. Sì, sì.
Truccata la sera, eh. Certo. Mh-mh. Cioè, dopo non vuoi fare okay, quindi dopo non vuoi fare più niente, ti prepari <chuckles> magari ti metti anche il pigiama. <chuckles> Dico, ti metti il pigiama.
Ma zero proprio, guarda può cadere il mondo per quanto mi riguarda. No, no, no, assolutamente no. Quando finisco, ho finito per per la giornata, assolutamente.
Beh, è comunque comprensibile, considerato che si hanno giornate veramente piene, e ci si ritrova comunque la sera, chiaramente, ad avere un carico di di stress non indifferente e sicuramente questi rituali, questi abitudini che mi hai menzionato hai ti aiutano, comunque, in qualche modo a raggiungere il relax. Io ti ringrazio, perché è, uhm, stata una conversazione ricca di spunti interessanti, ehm, mhmm, stata una bella conversazione e ti auguro una buona serata.
Mh-mh. Assolutamente.

Allora, di solito decidiamo insieme la mattina/ora di pranzo più o meno cosa cosa faremo per cena, poi sono io quella che cucina. Ti dico la verità, non è stressante, nel senso mi io mi organizzo, per la settimana, quindi più o meno so che durante l'ora di pranzo scongelo qualcosa, e poi la sera, no, la preparo, ma ma delle cose semplici, ehm
Mh-mh. Ah. Tipo cosa vi capita di preparare? Di di cosa ti capita di cucinare?
Guarda, di solito io pre esempio, per mio marito, perché lui mangia solo pesce, faccio del pesce magari marinato con qualche spezia particolare, e poi o un po' di riso oppure un non lo so, delle patate e, ehm, una una verdura, banalmente anche tipo, ehm, sai peperone rosso, crudo come pinzimonio, no. Ecco, e, mhmm, ehm, cioè proprio delle cose comunque che con 20 minuti, mezz'ora neanche si fanno sì, sì.
Ah-ah. Sì. Mh-mh. Abbastanza okay, abbastanza facili.
Più che altro ti dico la parte stressante è, ehm, serate come questa, dove magari ho ancora tanto da fare, nel senso devo, ehm, lavorare un altro po', oppure devo farmi la doccia e, ehm, cioè no capito? N ovviamente non vogliamo mangiare alle 9 e mezzo, ehm, perché assolutamente no, ehm, quindi diventa difficile.
Mh-mh. Ecco, e in quel caso diventa È difficile, mantenere i rituali. Certo. Mh-mh, e in queste circostanze qui come vi organizzate? Cioè nel senso magari c'è più collaborazione, ehm, tu cucini e lui magari si dedica, non so, ad apparecchiare la tavola o magari vi capita anche di ordinare da asporto per agevolarvi, come come fate?
Allora, ci capita di ordinare da asporto, però calcola negli ultimi mese e mezzo 2 mesi l'avremo fatto forse 2 volte neanche, quindi cerchiamo proprio di mantenerlo al minimo minimo s mhmm, sindacale ecco esatto. Ehm, allora sicuramente lui apparecchia la tavola, ma quello in realtà sempre. Poi se c'è qualche piatto rimanente, ehm, lo lava magari mentre io mi faccio la doccia, piuttosto che preparo, finisco di lavorare, uhm, e poi appunto io preparo la cena che comunque fortunatamente è sempre molto veloce, quindi non, ehm, non è che c'è tanto da fare, ecco.
Sindacale. Certo. Mh-mh. Certo.